あの、一番恥ずかしかった経験を聞かせてください。
はい。えっと、もう、ちょっとほんとに恥ずかしい経験なんですけど。もう、だいそうですね、だいぶ、もうもう、ほんとに若い時の話なんですけど、まだ会社に入ったばっかりぐらいの時で、ま、そうですね、まだ20代前半だったくらいの、まはですけど、その時に、あの、会社で、こう、テニス合宿みたいな、なんか、こう、交流を深めるのがあって、テニス合宿みたいなのがあったんですね。
はい、思い出しても笑っちゃう。 <laughs> はい。 はい。 あ。 いいですね。それは、あの、もう、会社もう社員の方、皆さん？
はい、ま、それ自体はすはい。 そうですね、若い社員の方とかは結構みんな参加してて、で、ま、私も、ま、当時はまだ若かったので参加したんですけどもはい。で、ま、同期とかもいて、ま、はじめ、ちょっと、テニス打ち合おうかみたいな、あんまりテニスやったことなかったんですけど、あの、テニスの打ち合いから始めたんですけど。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。
で、そん時に、あの、私、あの、何ですかね、ジャージで、こう、バスケットボールとか用に使う、ずぶジャージなのかよくわからないんですけど、こう、ズボンのなんて言うんですかね、外側が全部パチパチパチっていうあ
はい。 あ、うん。もう、すぐパリッって脱げるやつですよね。はいはい。
あ、そうですね。それを履いてたんですね。なんか、誰かからもらったか、なんかして。で、ま、それを履いてて、で、同期と、こう、テニスを打ち合ってて、ポケットがあると思って、こう、ポケットに、こう、ボールを入れようとしたら、その、パリパリパリっていうのが、<laughs> 取れちゃって <laughs>
はい。 はい。 <laughs> はあ、下は何何履いててたんですか？
で、下は、ま、よりによって、ま、なんか、全然、なんつんづかむ、ね、ま、芋臭いパンツみたいなの履いてて。
<laughs> もう、下着のパンツ？
はい、もう、ほんとパンツですね。<laughs>
なるほど。じゃ、そはい。
え、で、もうはい。<laughs> めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。
<laughs> もう、それが、えっと、もう、ボール入れたつもりが、もう、バリッと取れちゃった。
そうなんですよ。ボール「なんか、ボールうまく入んないな」と思って、そもそもそのジャージに、あの、ポケットついてなかったんですけど、こう、ボールそこにポケットがあると思って、<grunts> って入れてたら、バリって取れて。<laughs>
<laughs> 面白いですね。ちょっと、まずね、あの、テニス合宿を会社でされるってところが、もう、まず私はもう、すごいなと思うんですけど、あの
そうですね。<laughs>
どうあの、でもじしなんですか、希望で参加されるんですよね？
そうですね。ま、その当時はまだ、ちょっと、会社の社員が結構たくさんいて、で、ま、若い人たちも結構いたので、ま、100人ぐらいですかね、多分、そんな感じで、こう、「交流を深めましょう」みたいな感じで、行ったやつだったんですよ。
はい。 わあ。 すごいですね。それが、どれくらいの期間なんですか？
えっと、確か、1泊2日とかで、こう、もともと会社が、なんか、あったような工場とかの近くに、ま、保養所みたいな、保養所だったのか、なんだかわからないんですけど、があって、ま、そこでちょっとテニスをして、ま、ちょっと、ご飯食べて温泉行って帰ろっかみたいな。<laughs>
ああ。 はい。 はい。 ああ、もん、う社社員の交流も深め
そうですね。
テニスをして、飲み食いもして、温泉も行きっていう、すごい1泊2日ですね。
はい。 はい、そうですね、もう はい、もう、完全に、しま、昭和な感じの、あの、なんかこう「交流深めましょう」って感じだったんですけど、はい。ま
うーん。 はい、あれですか？その際に所属していた直属の上司の方とかもいらしたんですか？
直属の上司は、確かいなかったような気がするんですけどいなかったような気がしね。で、ただはい。<chuckles> あ
はい。ああ、じゃあ、すすはい。その行く保養所保養所に行くまでに あれなんですか？もうそこは現地集合なんですか？
はい。 えっとそこまでも、そう今思い出したら、その誰か先輩の車に乗せてもらって、ま、確か当時東京とかから、ま、確か山梨とかの方だったと思うんですけど、そこまでこう結構長い旅をするっていう感じで、ま、ほんとになんかこう、ま、何ですかね、ちょっと交流を深め、ま、男女間も仲良くなり、みたいな、ちょっとこう楽しい旅って感じだったはずなんです。<laughs>
はいはい。 おお。 はいはい。 ああ、そうなんですね。その配車は誰が決めたんですか？
配車は、確かあの車を持っている人がそもそもそんなにいなくって、で、僕車出せるよみたいな人に、ま、なんかこうちからければ乗せてってもら乗せてく乗せてくみたいなことを教えてもらえば、それに乗ってったみたいな感じだったような気もしますね。今思えばそうですね、誰かが配車してたのかもしれないですね。かん感謝ですね、今思えば。
はい。 ああ。 ああ。 で、そのテニス合宿に行き、あのテニス合宿ですので、ラケットとかボールとか、それは会社が用意される？
はい。 はい。 それはどうだったんですかね。テニスラケットは確かにそこにありましたね。でも、持ってってた人んテニスやってた人は多分持ってってて、多分テニス部みたいのがもしかしたら会社にあったのかもしれないですね。テニスサークルみたいな。で、それでその人たちが持ってたのかもしれないです。
うーん。 ああ、うんうん。 うん。 うーん、テニス部がもしかしたら会社であって。それで、じゃあ、ん、テニス合宿しようって、テニスっていうのは、なかなか難しいスポーツって言われますもんね。それを、もう社員の皆さんで行こうっていうのが、すごい企画ですよね。
はい。 はい。 そうですね。ま、なんか、もうほんとに、何でしょうね、ま、ちょっと軽く仲良くなりましょうって感じのやつだったんでしょうね。<laughs>
うーん。で、そのハプニングは、テニス合宿初日におち起きたんですか？
はい。 ほうなんですよ。もうまさに、テニスを始めたばかりで、で、ままだ周りもあんまり知らない人ばっかり、ま、色んな多分その、確かまあ、私は東京で働いてて、他の地域から来た人とかも居て、あんまり知らない人たちばっかりだから、もうちょっとどうしていいかみたい。<laughs> あ、ちょっと同期を見つけたから、じゃ、ちょっと同期、ちょっと打ち合ってくれる？みたいな感じで、同期と打ち合ったばっかりの時に、ズボンスコーンって落ちて、ほんとに恥ずかしかったですね。
はい。 うん、うんうんうん。 <laughs> そこの、うそのズボンが落ちてしまった時に、周りはもう同期の方だけだったんですか？それとももう、違う支社の方も居たり。
はい。 いや それがもう大分混んでる、もうテニスコートで、もうテニスコート一面を、4人なんですか、4グループっていうか、4ペアで使って打ち合うぐらい混んでて。
うん。 はいはい。 ああああああ、結構パンパンですね。あれですもんね、テニスコートって最大でも、あの、コートによん4名までですもんね。
そうなんです。 あ、そうなんですね。<laughs>
ダブルスだとね。うん。
ふんふん。あ、そうそうそう、そうなんです。4名のところをだから全部で何人だ、8人か、8人いて、で、しかもちょっと混んでたから、こうコートの外とかにも人が待ってたりとかしてる状態で、いやもう、ほんとに恥ずかしくて、で、そうなんですよね。で、ズボン落ちた瞬間にこう「やばっ！」と思ってこうそのまますっこう、まだ当時若かったんで、ま、さすがにそこでドーンと見せるわけにもいかパッてこう下にしゃがりみ込んで、チャチャチャってこうつけて、何事も <laughs>
<laughs> はいはい。 はい。 <laughs> そう。 まち <laughs>
そう、何事もなかったようにこう立ち上がったんです。いや、もう。<laughs>
<giggles> 周りの方の反応はどうでしたか？
それが、またちょっとそれが恥ずかしかったのが、誰も何も言わないんですよ。<laughs>
はい。 あ。 ああ、誰もいじってくれなかった。
そうなんですよ。で、同期が、ま、その、男の同期だったので、なんかこう、なんか言ってくるかなと思って言ったら、何も言ってこなくて、で、もうじゃあ、こっちから言うしかないなと思って「さっきさ、ずズボン落ちちゃったけど」みたいな「ちょ、なんで笑わないの？」みたいに言ったら「え？」みたいな。なんかあれはほんとの反応なのか、なんかこう私を慰めてくれてるのか、<giggles> 未だにわかんないんですけど「え、そんなことあった？」みたいな感じで言われて。「え！あったよ」みたい
はい。 <giggles> ああ。 あ。 気遣いなのかうんうんうん。 ああ。 ご自身はせっかくなんか笑いに変えようとしたのに、同期の方はもうほほんとに気づいてなかったかもしれないし、もしくは優しい心遣いで「いや、そんなことあったの？」っておがそうとしてくれたんですね。
はい。 はい。 そう、そう。 そうなんですよ。ほんと今思えばどっちだったのかほんとにわからないんですけど。
<laughs> じゃ、その、あの、恥ずかしかった出来事があった後は、普通にプレイできましたか？
うん。 いやもうちょっとあんまりにも恥ずかしくて、もうちょっと、なんかもう、頭がもう何も考えられないっていうか、もうなんかパニックみたいになって、「どうしよう」みたいななってもうちょっと「ちょっと休むわ」みたいな感じで、ちょっとしばらくテニテニスコートの外側に居て待ってて、周りを見てたんですけど
<laughs> はい。
周りもほんとになんかこう何もなくて、ま、当時まだ若かったんですよね、確か入社して、2年目とか1年目ぐらいで、もうほんとに今思えばもうほんとに、まあ、若い女の子が、ま、入ってきて、で、その子がいきなりこう、みんなと仲良くなろうと思ってテニス合宿来たとこで、パンツ丸出しになっちゃったみたいななったら、確かに今の私だったらちょっと、ま、知らないふりをしてあげるかな、どうなんだろうなと思いますね。
うん。 はい。 <chuckles> <laughs> ああ。すああ、そうなんですね。なんつその本人にとってはね、「え、ちょっと笑いに変えてよ」って思うかもしれないけれど、周りからすると「あ、気付かないふりの方がいいだろう」って気遣ってくれたんですね。
はい。 そうですね。ま、多分そうですね。まだそのあたしっていう人がどういう人かもよく分からないから、どういじっていいかも分からないしみたいな、多分あの初対面の人だった、みたいな人も沢山居たので。
なるほど。 うんうんうん。
うん、それにお酒も入ってなかったですしね、さすがにテニスしながらお酒飲んでもいないので。
そうですね。で、それがもう、し合宿の初日に起きてしまって、結構早い時間で起きてしまった。
はい。 そうなんですよ。もうほんとに早い時間に起きてしまって。
<laughs> こう、コートから外れるも、また戻らなきゃいけない。
はい。 そうですね、また戻って、今度はまた別な、あの後輩が居たので、後輩と一緒に打ち合ったりとかして。で、もうほんと誰も「今までそんなことあったの？」みたいな感じで優しく接してくれて、もうなんか、もう私も忘れたいんで。
はい。 <laughs> あ。 いや、他の方、同期の方以外にも言ったんですか？
同期、ん、以外、同期がちょうどそん時2人居て、その同期にそれぞれに言ったんですけど、1人はその場に居なかったので、なんかちょっとそれは言ったら笑ってくれて、「ああ、なんかその場にいたら笑ったのにね」みたいな感じで話してくれたんですけど。
はい。 はい。 お。 うんうん。
一体あれは何だったんだろうっていう、ね、私だけだったんだろうか。<laughs>
<laughs> じゃ、その後に、えっと懇親会もあり
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。
どうでしたか？あの、<laughs> 何かその恥ずかしかった出来事を生かして、自己紹介に使ったとかそういうのは。
そうなんですよ。 <laughs> そうですね。今思えばそうですね。そういうことをしたらきっとみんなからもっと慕われて、こうなんかもっと仲良くなれたんでしょうけど、ちょっとまだあまりに若くて、とにかく恥ずかしくて、もうどうしていいか分からなかったってのが。出来ればちょっと、もう今思えばもうちょっといいパンツを履いてけばよかったっていうのもおもしおもして、よりによってこうなんか、ほんとイオンとかでこう売ってるようなもう、1枚¥180とかで売ってそうな、もうめ綿の、もう中学生が履いてるみたいなパンツとかを履いてて、ま、それも恥ずかしくて。<laughs>
<laughs> ああ。 <laughs> <laughs> ああ、もう、もうほんと、すべての状況が、あの、20代前半の自分にとっては恥ずかしかったんですね。もう恥ずかしい以外の気持ちは無かった。
そうなん そうなんですよ。で、あまりに恥ずかし過ぎて、その、当時付き合ってた人が居たんですけど、ま、いわゆる彼氏が居たんですけど、その人に恥ずかし過ぎて話せなかったですね、しばらく。「こんなことがあったんだよ」っていうのを、なんかこう、なんだろう、もうあまりに恥ずかしくて、笑ってもらえるのか、なんかこう、なんか言われるのか分かんないけど、もう、恥ずかしくて言えないみたいな感じで。
うん。 はい。 あ ああ。 うんうん。 ああ、それはもう、ご自分の中でも消化出来てなかったですね。話せないということは。
そうなんですよ。しばらく消化出来なくて、話せなくて。困りましたね。結局半年ぐらいして、言ったら、なんか「バカじゃないの」って言われて。<laughs>
うーん。 なるほど。 うん。 <giggles> もう半年後には、ちょっともう、は笑えるくらいになっていた。
そうですね。そうですね、そこに至るまでに、ま、色んな人に話を、ま、友達とかにも聞いてもらって、ま、段々とこう、自分の恥ずかしさをこう消化し、なんか笑える体験に変えていったっていう <laughs> でしたね。
<chuckles> はい。 ああ、なるほど。じゃあもし、あの、今のご自身この状況で、あの、同じことが起きたらどういう風に対処されますか？
同じ 同じこと起きたらどうしましょうね。もう今度は逆に若くもないし、みんな見たくないものを見せてしまうっていうのもあるから、もうなんかもう、同じようにパッとしゃがんでパパッて隠すのは間違いは無いんですけど、なんか「見ちゃった？」みたいな感じで、ちょっと「見た、ごめん！」みたいな、「変なもん見せちゃってごめん！」みたいなことは、言うかもしれないですね。
はい。 <laughs> もう周りに自分から、「見ちゃったでしょ？」みたいな。
「見ちゃった？」みたいな、「ちょっと得したよね？」とかって、ま、冗談で言うのかもしれないですね。今思えば。
うん。 うーん、なるほど。あの、もそういうね、恥ずかしいことがあった時に、周りにはどうやって反応して欲しいですか？
そうですね、なんかネタにして欲しかったですね。「ちょ、何やってんの？」とか。なんかもう、そんなとこでもうなんかこう飲み会とかの時でもなんか「今日ほらコートでね、なんかズボン落ちちゃった人とかも居たもんね」みたいな感じで、で、ちょっとネタみたいにしてくれたらこっちも「あはは、そうなんですよ」って言えたなっていうのがあって。ま、難しいですけどね。自分も同じように出来るかって言ったら出来ないだろうと思いますし。
うんうんうん。 <laughs> うんうんうん。そうで ま、確かにネタにして、その人を傷付けてもいけないっていうね、あの、心理にもなりますしね。それとも、「いや、ネタにした方が軽く笑えて、流せるのかな」と思ったり、ちょっと迷うところですよね、周りは反応として。うん。
そうですね。 そうですよね。人によりますもんね。それでむっとしちゃう人も居るかもしれないですからね。
うーん、確かにそうですね。うーん。いや、でもななんかね、あの、若い時の <chuckles> すごい思い出深い合宿での、<chuckles> 初日の早い時間でのそのエピソード、すごく面白かったです。
はい。 はい。ちょっとまた、は話すことで1つまた消化出来たような気がします。<laughs>
あ。 良かったです。その恥ずかしかった経験が消化出来て。どうもお話ありがとうございました。
はい。 こちらこそ、ありがとうございました。